Ah, mais complètement. Moi, j'ai commencé en tant que hobby, avant que ça devienne mon métier. Heu, j'ai fait toutes les erreurs possibles, heu, à une époque. J'ai acheté des o des a des outils pas chers parce que j'avais pas beaucoup d'argent, parce que, heu, je savais pas trop justement, comme on disait si, heu, j'allais vouloir continuer ou pas. Et, hem, beh, des des des trucs où, heu, des années après, je me suis dit: «Beh, j'ai été bête de pas mettre genre, 15 € de plus». Parce que maintenant j'ai l'outil à 15 € de plus, par exemple et les sensations, le travail, heu, et cetera. C'est, mais, radicalement différent. Et ça justement, quand on le sait pas, et ben, on peut pas le savoir, quoi. Donc, heu, c'est là où a parler justement avec des gens qui ont un petit peu d'expérience et qui peuvent nous dire: «Hop hop hop, prends pas ça, prends plutôt ça». Heu, ça peut vraiment faire toute la différence.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ah oui. Ouais. Et justement, toi, du coup, heu, maintenant, tu t'es équipé, et et cetera, pour ta pour ton activité. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un truc que tu devais hacher, qui était très, très cher, et qu'au final quand tu t'es, heu, orienté v vers les plateformes comme Leboncoin ou eBay, tu t'es rendu compte, que tu pouvais faire une énorme économie?
Ah mais complètement, ça, ça arrive d'ailleurs, heu, très souvent, pas tant dans mon activité parce que je travaille qu'avec des outils à main, donc, heu, souvent ils sont pas très chers. Et comme à côté, je suis forgeron coutelier aussi, bah, je fabrique mes propres outils pour la plupart. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire, plutôt que de les acheter. Mais
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah oui. D'accord. Ah oui, ah oui là, tu es vraiment dans l'économie, là. <chuckles>
<laughs> mais, heu, mais, oui, ça m'est arrivé de faire des, très bonnes affaires, pour par exemple, heu, de la quincaillerie. Des gens qui finissent, heu, bah, ils ferment leur entreprise. Ils vident tous leurs stocks. Ils ont par exemple 3000 rivets à vendre, bah au mieux, de les acheter 3000 rivets, heu, 700 €. On arrive à les choper à 200 €. Et ben là, on est très content parce que, heu, on a fait des très, très, bonnes affaires. Donc, il faut tout le temps fureter un petit peu, heu
D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais. Ah ouais. Ah oui, là tu as fait ah ouais, tu as fait 500 € d'économie, là!
Ah oui, c'est pas rien. Puis après, tu en as pour le reste de ta carrière, quoi.
Ah oui, en plus, ouais, ça va te durer très, très, longtemps, quoi.
Ah bah, oui oui, non, ça c'est le genre de de de choses qui sont très, très intéressantes. Des lots de boucles de ceinture par exemple, quand on travaille le cuir, c'est des des choses qu'on vend énormément. Bah, si on arrive à trom à tomber sur justement, quelqu'un qui ferme son atelier pour X raisons, et qu'on arrive à racheter tout son jeu de boucles de ceinture et à bien le négocier, parce que, alors, c'est un peu un peu méchant de dire ça. Mais, eux, ils ont besoin de vendre ça rapidement et nous, on veut l'acheter pas cher. Donc, heu, si on sait négocier un petit peu, on peut jouer sur le fait qu'eux, ils sont pressés, pour pouvoir baisser un peu le prix. On peut se faire d'encore des meilleures affaires et du coup, on a voilà on peut se retrouver avec, heu, du matériel de très bonne qualité, en très bon état, qui a été entretenu et cetera. Mais voilà, à très, très peu cher, heu, et pour voilà qui peut durer des années. Donc ça peut va clairement valoir le coup de prendre le temps, comme on disait, heu, un peu plus tôt, heu, de avant de se lancer si on peut, voilà, permettre de de fureter, un petit peu, les annonces pour tomber sur des bons des bons plans.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui. Mmh mh. Ah. D'accord. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, en fait, heu, en quelque sorte, tu cherches un peu l'opportunité, qui va te permettre de faire quelques économies. Mais justement, pour, heu, obtenir ces opportunités, faut être patient, quoi, parce qu'elles vont pas tomber, heu, du ciel tous les jours.